Hello, xin chào bạn nhá.
Hello! Ồ, hello cậu, chào buổi sáng cậu ha! Không biết ngày hôm nay của cậu sao rồi?
Ừm. Ờ. Ờ, mình đang tính hỏi bạn là câu đấy đây. Ờ, hôm nay ngày của mình cũng khá là, ờ, chill, gọi là, một ngày cuối tuần, gọi là, khá là thư giãn. Chung là mình dậy sớm này, xong rồi mình, ờ, dành thời gian cho bản thân làm những cái việc mình thích ấy. Nói chung là tâm trạng của mình bây giờ khá là tích cực. Ờ, còn bạn thì sao?
Ừm. <laughs> Ờ, dạ vâng. Ừm. À. Ừm, ừm. Ồ, ồ, mình cũng tâm trạng cũng khá là tích cực vì là buổi sáng mà, mình cũng dậy sớm này, nhưng mà chưa có ăn sáng.
Ừm. Ừm.
Ờ, cũng, ơ, có lướt điện thoại xem qua, à, nhắn tin với người yêu các thứ. Đó, không biết nà, ừm, công việc với cả mối các mối quan hệ xung quanh cậu sau này ờ, dạo này sao rồi?
Ờ, chưa ô kê, ô kê. Ờ. Ờ!

Ờ, mình nghĩ thế là tốt đấy. Thế là lại tốt, đúng không? <laughs> Nhiều khi, kiểu, có những chuyện, à, mình, à, không nhớ thì không không ghim được nữa ấy. Đấy, nói chung là <laughs> cũng cũng cũng cũng tốt, cái cái cái cách mình quên đi được những cái chuyện cũ cũng tốt, nhất là khi nó đã giải quyết rồi, đúng không? Đấy, mình mình nghĩ là mình nghĩ như thế là hợp lý nha, hợp lý nha. Đấy, kiểu, mỗi khi cãi nhau mà cứ bị lôi những cái chuyện cũ đã được giải quyết ra thì cảm giác rất là mệt, đúng không? Mình lại phải s mình lại phải sống sống lại cái lúc đấy, đúng không? Cảm giác nhức hết cả đầu. <laughs> Ờ, ừm.
<laughs> Ờ. Ờ. Ừm, ừm, ừm. Ờ, đúng, đúng. Ờ, bực mình. Ờ. <laughs> Đúng, đúng. Đó, nhưng mà không biết là cậu nghĩ sao? Làm thế nào để chia tay một cách văn minh và giữ được sự tôn trọng với nhau? Vì cái điều này không phải cặp đôi nào cũng làm được.
Ừm.